Hem, pour développer une passion ou un hobby, faut toujours commencer quelque part, mais parfois on sait pas forcément, heu, par où et par quoi. Heu, il est parfois difficile en en effet de se lancer. Est-ce que toi, tu as des conseils, justement, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans quelque chose, heu, qui peut-être le passionne ou qui qui veut découvrir quelque chose?
Ouais, carrément. Alors si c'est quelqu'un qui cherche un sujet, heu, pour essayer de développer quelque chose ou quelqu'un, voilà, qui veut commencer quelque chose qui, bah, il sait que ça va peut-être lui plaire, heu, il y a des il y a énormément de choses en ligne, qui permettent, voilà, de pouvoir, heu, justement, heu, avoir des informations que ce soit écrit, que ce soit de la vidéo, et cetera. Ça c'est un très bon moyen, surtout à notre époque, voilà, d pour pouvoir, heu, tout simplement avoir un accès à la à la connaissance. Donc, ce serait un 1er point, je dirais, si on s'intéresse à un sujet, mais qu'on peut pas peut-être encore pratiquer, bah, pourquoi pas aller se renseigner sur internet, heu, voilà, heu, lire des articles, regarder des vidéos YouTube, peut-être même discuter avec des gens en ligne qui pratiquent déjà ça, quoi.
Mmh. Mouais. Mmh. D'accord, heu, donc, toi, par exemple, heu, tout ce qui est tuto ou, heu, vidéo YouTube, c'est quelque chose que tu consommes beaucoup?
Ouais, heu, ça c'est je pense que c'est la une des plus grandes chances qu'on a à notre époque pour l'apprentissage, c'est qu'on a, justement, toute cette, heu, bibliothèque, heu, gratuite, vraiment, suffit de se baisser et de de de prendre la connaissance gratuite. Alors, si on a des facilités avec des langues étrangères en anglais, en espagnol ou quoi, on a accès à un contenu international et ça augmente encore plus les chances de trouver vraiment ce qu'on veut. Moi je sais que dès que j'ai une question sur, par exemple, un truc tout bête, peut-être remplacer la, voilà, la poignée de ma ma machine à laver qui est cassée, bon bah, je sais pas forcément le faire, je vais regarder sur YouTube. Je vais regarder 3-4 vidéos. Voilà et après, heu, je je sais un petit peu à quoi m'attendre, en tout cas.
N ouais. Mmh. Mmh. D'accord, et est-ce que toi, heu, par exemple, tu as des hobbies et hem et comment, justement, tu as commencé à tu as commencé tu as débuté ces hobbies, que par à part les peut-être, les vidéos? Mais hem, est-ce qu'il y a d'autres étapes?
Ouais, alors le la littérature, ça c'est ça peut être très intéressant pour certains hobbies un peu niche. Moi je sais que j'ai des hobbies qui sont très niches, par exemple, heu, la maroquinerie ou la forge ou justement, bon, il y a beaucoup de choses sur Youtube. Mais il y a beaucoup de choses très anciennes qu'on retrouve principalement dans la littérature d'époque et cetera. Donc ça peut être aussi intéressant, selon ce qu'on veut faire, voilà, de d'aller lire des bouquins, heu, et puis aussi d'aller rencontrer des professionnels ou des d'autres personnes qui font ce hobby. Ça permet, voilà, d'apprendre d'autres trucs, de créer une communauté, et cetera. Ça peut être, heu, hyper intéressant.
Ouais. OK. Oui. Et comment, du coup, heu et et si je comprends bien tu as débuté la maroquinerie, comment tu as rencontré des justement cette communauté? Parce que je suppose que c'est pas à tous les coins de rue qu'on pui qu'on peut rencontrer, par exemple, des passionnés de maroquinerie?
Non, ça peut être un petit peu compliqué, surtout si on est pas dans les grandes villes ou que voilà, on est dans une ruralité un peu profonde ou quoi, mais maintenant, avec Internet, c'est c'est incroyable hein sur les réseaux sociaux, et cetera. Moi, je sais que j'ai commencé doucement. Voilà, je partageais un petit peu ce que je faisais. Puis, il y a d'autres personnes commençaient à apprécier mon travail. Puis, j'appréciais le travail d'autres personnes, donc on commençait à papoter et doucement, voilà, il y a des amitiés, heu, qui peuvent se créer. Heu, on peut se partager des conseils, des fournisseurs, des petits tips quand on a une, heu, voilà, un doute ou quoi, et du coup, ça permet vraiment de voilà, d'avoir une, hem, peut-être pas un mentor, mais en tout cas, voilà, des des petits trucs sur le coté, heu ouais complètement, c'est hyper important aussi.
Oui. Mmh. Mmh. Une communauté. D'accord, est-ce que toi, heu, justement cette communauté, tu as elle reste en ligne ou tu as réussi par exemple, heu, au fil du temps à rencontrer des d'autres personnes?
Alors pour la maroquinerie, heu, on s'est rencontré rarement hein voilà surtout sur des événements pour d'autres hobbies oui on se j'ai même créé une association avec, heu, avec des amis autour de la forge justement où on a créé toute une communauté autour bah voila de ce hobby, de la transmission du savoir et tout, donc ça, c'est des très bons endroits aussi si jamais on veut débuter quelque part. Regarder s'il y a pas une association, voilà, dans le coin qui fait ce genre de choses et tout simplement aller là-bas poser des questions. Heu, ça peut être hyper intéressant.
Mmh. D'accord! Ouais. D'accord, heu, incroyable, et comment tu as comment, heu, cette passion pour la forge, enfin ce hobby pour la g forge, t'est venu?
Alors ça c'est depuis tout petit en fait, heu, alors déjà qu'on un un petit garçon, heu, il ça aime les chevaliers les épées ce genre de choses souvent hein en tout en tout c en tout cas donc moi ça m'a toujours suivi.
Mmh. Et surtout en France, il y a tout il y a tout un une histoire autour de de la chevalerie, et cetera.
Bah oui ça fait encore plus écho en nous, heu, peut-être que voilà c'est quelque part dans notre sang va savoir et du coup voilà ça m'a suivi toute ma vie, et heu, voilà, je pratique beaucoup d'artisanat, be beaucoup d'artisanat d'art ancien, don dont la forge faisait partie un de mes, heu, un peu de mes rêves de gosse, et la justement, heu, voilà, le la maroquinerie, je faisais des étuis pour des forgerons, pour faire pour leur couteau et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé doucement quoi.
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh OK. OK! Et c'était dans le cadre de tes études que tu as f fait de la enfin que tu faisais justement ces ces études pour des forgerons ou c'est? Enfin est-ce que tu as justement fait des études dans ce domaine-là?
Alors pas du tout. Je suis complètement 100 % autodidacte et j'ai aucune formation ou quoi que ce soit simplement voilà par, heu, littérature, heu, YouTube et heu, beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'échecs parce que ça va avec et c'est comme ça que j'ai commencé le cuir. Ouais vraiment, je me suis lancé parce que, heu, c'était le truc le plus simple à faire, heu, dans le sens où faire de la menuiserie, de la taille de pierre dans un appartement. Bon hein, c c'était pas très sérieux pour les voisins où ça fout de la poussière partout. Du coup, voilà, la maroquinerie, ça peut se faire sur un petit coin de table, heu, ça fait pas trop de bruit, et cetera. C'était le le meilleur compromis, quoi.
OK! Oui. <chuckles> Ouais. Ouais. OK d'accord, et qu et donc tu parlais d'échecs, hem, toi tu as eu quand même des échecs et comment justement tu as rebondi?
Alors je pense que justement l'échec il est hyper important dans l'apprentissage parce que ça permet déjà de 1, de se rendre compte qu'on est pas encore forcément prêt à faire quelque chose. De 2 on apprend énormément quand on échoue. C'est toujours en fait, on ne perd jamais rien tant qu'on en sort une petite connaissance, heu, ou alors qu'on on a une nouvelle piste pour commencer avec une autre approche. C'est on on perd jamais grand chose sauf un peu de temps, de matière ou ça peut coûter un peu d'argent, mais heu, vraiment, c'est prépondérant dans l'apprentissage, surtout bah voila quand on n'a pas, heu, un maître derrière pour pouvoir nous corriger ou quoi que ce soit. Si on apprend tout seul un hobby, hem, c'est notre compagnon de tous les jours en fait.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Oui, oui, oui, mais je com je comprends bien, tu as quand même déjà la maturité de de reconnaître que ça pouvait quand même t'apporter, mais par exemple pour une personne un peu plus jeune, heu, comment tu conseillerais justement de de mmh <tsk> d'appréhender ces échecs, et cetera?
C'est vrai que ça peut être compliqué si par exemple on a des enfants mais que forcément à cette époque l enfin à cet âge-là ils sont ils ont pas forcément toutes, voilà le, mmh l'intelligence émotionnelle qu'il faut pour pouvoir comprendre tout ce genre de choses. Heu, c'est important aussi voilà je pense de leur expliquer tout simplement que c'est pas un échec de les encourager de le dé de dédramatiser la chose de leur expliquer que c'est pas grave. Que voilà est-ce que tu as appris quelque chose essayer de synthétiser un petit peu voir s'il en a tiré quelque chose quand même et si malgré tout bah voilà i i il est chagriné, heu heu, et cetera bon bah voilà peut-être laisser un petit moment histoire que voilà les émotions finissent par couler et cetera, et peut-être que voilà ça ça pourra lui permettre de a d'avoir ré-envie si on essaie de le remotiver un petit peu voilà de de dire que c'est pas grave. Je pense il faut dédramatiser surtout l'échec parce que on a tendance à à trouver que c'est quelque chose de mal alors qu'en réalité c'est qu c'est souvent très bénéfique.
Mmh. Oui, oui. Mmh. Mmh. Oui. D'accord, et donc toi tu as toujours eu, heu, cette, heu, cette mentalité où il y a parfois des moments où justement tu étais un peu découragé, tu as peut-être voulu abandonner ou?
Ah, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps en fait, heu, à chaque grosse difficulté, heu, on remet tout en question, on se pose des questions, on se demande si on a fait le bon choix. Heu, voilà, on remet aussi son son propre, heu, sa propre valeur en question. «Ah je suis nul, je suis pas fait pour ça», et cetera, mais faut savoir justement surmonter ça et heu, et c'est encore le cas maintenant hein. Quand je réussis pas quelque chose, ça m'énerve, ça me frustre, heu, et cetera, mais voilà, dans un 2d temps après, heu, une fois que le <chuckles> cette émotion un peu toxique, elle est passée, bah je sais que ça sert à quelque chose, donc heu, voilà, faut, faut savoir tempérer ses émotions, même si elles bah font partie de la vie aussi quoi.
Tout le temps OK. Mmh. D'accord. Mmh. Oui. D'accord, donc mais hem, si je comprends bien d d des a m maintenant tu es plus du tout un débutant en fait, toi tu es arrivé à en faire ton métier, heu, tout ça?
Ouais bah la maro le s la sellerie maroquinerie c'est devenu mon métier justement. La forge ça reste un hobby et du coup, bah maintenant, heu, la plupart de mes revenus viennent justement du travail du cuir ouais.
D'accord. OK d'accord incroyable! Donc hem, <sighs> tu as vraiment un parcours de enfin, de complètement autodidacte et cetera. Hem, est-ce que hem, est-ce qu'aujourd'hui tu vends du coup ta maroquinerie? Comment tu fais, heu heu, qu tu fais du sur mesure? Tu tu vends des pièces, heu, déjà déjà faites, heu, quel est quel est ton
Alors, j'ai commencé, heu, par, heu, fabriquer des pièces et essayer de les vendre. Ça fonctionnait pas très bien, voire pas du tout et c'est là où j'ai commencé à avoir des commandes personnalisées de gens qui avaient des projets uniques, heu, voilà, des projets très intéressants, coûteux, qui venaient me voir justement pour, heu: «J'ai déjà demandé à d'autres personnes, ils veulent pas le faire, est-ce que vous ça vous intéresse de le faire?» et du coup, voilà, j'ai créé justement mon image de marque autour de la pièce unique, du sur mesure, de l'expérience client, justement où, heu heu, on p on partage un projet ensemble donc heu, il y a une grande discussion, heu, on essaie de gérer un petit peu tous les détails techniques et cetera. T pour qu'ensuite on ait un on ait un projet qui soit cohérent quoi.
Oui. D'accord. OK! Ouais. OK. OK. C'est incroyable heu Super! Donc du coup, en fait, heu, même si c'est un travail assez manuel et peut-être assez solitaire à la base, en fait, heu, si je comprends bien, tu rencontres énormément de gens de hem, parfois, heu, si des personnes veulent des choses sur mesure aussi, c'est qu'il y a une histoire derrière aussi, donc heu, c'est un aspect du travail que que tu aimes bien aussi?
Ah oui, oui bah justement moi, j'ai une particularité aussi, c'est que je travaille tout à la main, à l'ancienne, donc heu, j'ai pas de machine à l'atelier, tout est fait entièrement à la main, donc ça demande plus de temps, mais c'est aussi plus solide, plus robuste parce que les coutures voila sont plus facilement réparables, les fils sont un peu plus épais. Heu, toutes les matières sont très, très haut de gamme et ça permet justement de raconter, en plus de simplement, heu: «J'ai fait faire mon sac par un artisan», ça permet de dire: «J'ai fait perdurer une tradition, c'est des gestes immémoriaux». Heu voilà, c'est il y a toute une histoire qu'on raconte en plus derrière aux clients, on essaie de l'im de l'imbiber un peu dans ce dans ce jus artisanal, heu, j'envoie beaucoup de photos quand je fabrique quelque chose. Par exemple, si quelqu'un veut un sac à peu près à toutes les étapes, je lui envoie des photos comme ça, il voit comment son projet se crée et heu, c'est encore plus intimiste quoi. Il le il voit la naissance de ce qu'il, heu, de ce qu'il a payé. Et en même temps, ça le mmh, ça rend l'objet un peu plus inestimable quoi.
Oui, OK. Oui. Mmh. Mmh. OK. Des éthanols. D'accord, incroyable et heu, donc heu, toi t comment tu fais pour, heu, trouver de nouveaux clients, c'est plutôt le bouche à oreille ou j tu utilises par exemple les réseaux sociaux et cetera?
Ouais, alors principalement réseaux sociaux et bouche à oreille parce que bah, j'ai pas le permis, donc heu, faire des salons, des machins et cetera, c'est compliqué. J'en faisais un peu au début avec voilà, je demandais à des amis de de me covoiturer mais voilà, bon pas forcément envie de demander à chaque fois, donc heu, j'ai trouvé une alternative, mais ça fonctionne plutôt bien, hein. Il y a des, il y a des mois où je vis très bien. Il y a des mois où bah, c'est 0-0, donc ça dépend vraiment de voilà de des projets et cetera, mais c'est surtout ouais en ligne que je vends du coup.
Mmh. Mmh. OK. OK donc c'est dans ces moments-là peut-être que tu as un petit peu plus de doutes <chuckles> et que tu es un peu plus découragée, mais après, heu, tu as de nouveaux projets qui arrivent, donc tu arrives à te remotiver.
Ouais, c'est ça, c'est, heu, ah c'est surtout en fait l la motivation et la démotivation elle vient surtout pendant un projet. Si par exemple le projet du client me plaît pas, que je vais faire quelque chose que je vais trouver moi un peu moche ou qui est, heu, techniquement vraiment très simple mais laborieux, heu, je vais je vais pester un peu tout du long mais bon ça fait partie du métier aussi et ensuite, heu, une fois que le projet il est fini, c'est là où je suis content. Voilà, enfin, c'est fini. Le projet, il est beau, le client il est content et c'est c'est là où j'ai ma satisfaction quoi.
OK. Ouais. Mmh. OK. <chuckles> Ouais. Oui. D'accord. OK d'accord et donc heu, si je comprends bien t tu as quand même, heu, une grande maturité, une grande sagesse, heu, à ce niveau-là. Est-ce que tu parlais aussi de de communauté, de rencontres, est-ce que justement toi ça te plairait de peut-être, heu, apprendre à des personnes qui débutent ou voilà, heu, ou être, heu, par exemple professeur, ou ou enfin, aider voilà des personnes qui justement voudraient débuter?
En fait, dans la maroquinerie, j'adorerais, mais le problème, c'est que, voilà, je travaille dans mon appartement qui est un appartelier. Voilà, j'appelle ça l'appartelier parce que je vis dans mon appart, heu, dans dans mon atelier, hein, tout simplement. Et du coup, heu, c'est compliqué d'accueillir des gens. Voilà, c'est pas un bel atelier, ça reste chez moi et cetera. Donc, il y a tout cette ambivalence qui fait que c'est compliqué, mais c'est quelque chose que j'aimerais. Par contre, dans la forge, heu, j'apprends à des gens déjà. Donc, heu, j'ai
Ouais. Mmh. Oui. Ouais. À travers l'association, justement? Mmh.
À travers l'association, ouais, justement, j'ai quand même ce cette fibre de partage, heu, de transmission et cetera que j'ai pas avec la maroquinerie. Donc, même si ça me manque de pas le faire avec la maroquinerie, je l'ai quand même avec la forge. Donc, heu, voilà, j'ai un peu déjà mon fixe, heu, pour ça, quoi.
Ouais. OK, parce que l pour la forge, du coup, tu as un, mmh, heu je sais pas comment on appelle, heu, un entrepôt ou une une forgerie? Non? <chuckles>
<chuckles> Une forge, oui, c'est un atelier, on peut dire aussi.
He Un atelier, pardon. <chuckles> O
Mais oui, en fait, heu, il y a le village d'à côté, dans le village d'à côté, en un comment dire? Heu, alors c'est un ancien coutelier pro, heu, maintenant, il est plus il travaille plus, heu, c'est plus son activité principale. Mais justement, voilà, on a son atelier à lui qui est entièrement équipé, et cetera, heu, à notre disposition, quoi.
Ouais. OK. OK. OK donc c'est là que tu reçois, heu, par exemple des étudiants ou des écoles, hem? Mmh mh. Non.
Alors pas du tout. Pour le coup, c'est, heu, vraiment, heu, n'importe qui, qui peut venir, voilà, payer son adhésion et commencer à forger. Ou alors, il y a des gens qui viennent prendre des stages, c'est-à-dire qu'ils ils viennent, ils ont un projet et nous, on les prend en charge et donc du coup, ils payent. Heu, voilà et puis, on les prend en charge sur toute la durée du projet. Donc, c'est à peu près 2 choses qu'on fait.
N'importe qui, d'accord. OK. Ah, oui. OK, c'est par exemple, s'ils veulent faire un meuble ou un objet ou
Alors nous on est spécialisés dans la coutellerie, pour faire des couteaux. Donc on va surtout prendre des gens, heu, voilà, de qui qui font ça, mais il y en a aussi qui viennent, voilà, on leur apprend à faire des tire-bouchons, des décapsuleurs, des petits pendentifs. Des petits trucs un peu plus simples, heu, qui qui permettent d'a d'aborder les bases quoi.
Des couteaux, bah, oui pardon. OK. Et tu trouves peut-être des clients à travers ça pour la maroquinerie? Vu que tu fais aussi des étuis à couteaux.
Ouais c'est vrai que c'est une bonne manne financière, ça permet de en aussi parler de mon travail et de temps en temps, voilà, un petit portefeuille, une ceinture qui part, quelques étuis. Donc ça, alors c'est assez minoritaire mais, heu, voilà ça rajoute un petit peu quand même de de de beurre aux épinards.
Oui. OK très bien et ben, je te remercie de nous avoir partagé, heu, toutes ces tous ces hobbies, ces passions et aussi ton métier, c'est super intéressant. Et mmh
Ouais c'était cool. C'était hyper intéressant aussi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes questions, c'était top.
Je te remercie.